Oh là, là, mon Dieu, les cadeaux. Hem, alors quand il voit ses grands-parents, heu, ses parents le cou ses grands-parents pardon, le couvent de cadeaux. Heu, moi ça me rend dingue. Heu, c'est une grosse discussion que j'ai eue avec eux en disant: «Mais arrêtez de lui acheter des cadeaux tout le temps en fait», un cadeau, heu, c'est un cadeau. En fait, c'est le principe d'un cadeau, c'est que tu n'en as pas tous les jours. Heu, si, heu, je sais pas, tu t'es bien comporté, heu, c'est, heu pour une fête, heu oui une récompense quoi et hem, donc du coup, bah avec eux, c'est un peu compliqué. Mais on lui a expliqué que voilà, papi, mamie, s'ils veulent t'acheter des cadeaux et ben maintenant, on s'en occupe plus, c'est leur problème, hein. Mais, heu, avec nous, ça fonctionne pas de la sorte. Nous, tu as un cadeau, heu, voilà, si en gros tu tu le mérites, s'il y a une occasion spéciale, si un anniversaire, un Noël, tout ce que tu veux quoi, mais, heu, pas pas de façon spontanée quoi et puis, on lui a aussi expliqué qu'un cadeau, c'est pas forcément que des petites voitures. Parce que bien sûr garçon de 3 ans, il ne veut que des voitures. Heu, parfois, tu vois, quand on lui achète des, heu, des chaussures ou des vêtements, enfin, peu importe parce que bon il en a besoin, heu, on lui dit fait: «Oh on t'a acheté quelque chose». Il dit: «Quoi un cadeau? Une voiture?». Je fais: «Non non, ce n'est pas une voiture. Alors tu peux oui, effectivement, ça peut être un cadeau. Si tu veux, il y a pas de souci. Parce que oui, un vêtement c'est un cadeau en soi qu'on peut te faire», heu
<chuckles> Une récompense? Ouais, ouais. <chuckles> Et oui. Oui. <chuckles> Ouais. À 3 ans, heu, c'est peut être, heu, une vision différente, mais un un ouais, c'est il sait que c'est un cadeau quand même. Mais, oui.
Exact et c'est p c'est pour ça qu'il comprend pas. <laughs> On essaie de lui expliquer ça peut être autre chose qu'une petite voiture, un cadeau. Ça marche, heu, semi. Bof bof, j'ai envie de te dire. C'est pas encore ça. Mais bon, c'est pas grave.
<chuckles> <chuckles> Ouais et lui, de son côté, il, heu, il il en offre des fois? Que ce soit un un joli caillou qu'il a trouvé en promenade, un dessin, un truc comme ça?
Oui, oui, parfois quand il fait des dessins il dit: «Tiens maman, ça, c'est pour toi, c'est ton cadeau» ou sinon, heu, quand on est dehors et qu'il voit des fleurs, il cueille des fleurs puis après il dit: «Han, tiens maman je t'offre des fleurs c'est pour toi, tu es gentille». Ça aussi ça me fait fondre. <chuckles> Tu as pas besoin de me poser la question. <laughs>
Oh. <chuckles> Oui, après oui, hem Il y a beaucoup de choses <chuckles> qui te fais qui te fais fondre <chuckles> avec les enfants. <chuckles>
<laughs> Exact, exactement. Non, mais c'est trop mignon parce que, heu, en fait, il j'ai l'impression que du coup, ça veut dire qu'il commence à comprendre un petit peu, heu, les sentiments et le bien-être que ça peut procurer en fait.